あの、長年会わなかった人と再会した思い出何かは、何かありますか？もしあれば、教えてください。
はい。私は、ほんと去年、えっとですね、もう三十何8年ぶりぐらいに、高校の同窓会があったんですね。それで、だから高校卒業してからも、一回も会ってない友達とかとも会ったんですよ。
うーん。 はい。 うわ、すごい。
なので、やはり、もう、全然誰が誰か分かんなかったですね、まず。<chuckles>
うん。<laughs> そう、そうですよね。うーん。
はい、お互いに多分誰か分から私は一応みんな「ああ、高校ん時と変わんないよ」っていうか、ま、「認識できたよ」とは言ってはもらえたんですけど、ほんとに変わっちゃってる人いて、分かんないですよね。
はい。ええええ。 <laughs> そうですよね。ま、高校生の時ってそんなにお化粧もしてないので、ね、今はお化粧もしてたりも、ま、男性なんかは特に頭とかも、変わっちゃったりする人もいますもんね。
うん。 はい。 うーん。 はい。 うん。 あ、そうなんですよ、そうほんああ、ほんとにちょっと髪が薄いぐらいならいいんですけど、ほんとになくなっちゃってる人とかいて、誰？っていうか声で分かったみたいな感じですかね、あね。
<laughs> ああ。あ、そうなんですね。
うん、あとは、やっぱり、ね、太っちゃうと全然ちょっと、に人相っていうか、もう違っちゃいますよね。だから、ほんとにそこは困るなと思って、やっぱ名札とかつけないとダメだったんで、もうみんな名札つけて、やっぱり、やりました。
うん。<giggles> はい。 はい。 ああ、そう。あ、わ、それはありがたいですね。
うーん。しかも、その
うーん。
アイデアもすごくて、なんか高校の時の写真をつけ名前と高校の卒アルの写真をつけた名札をつけて、会うっていう感じでしたね。<laughs> それ、いいのか悪いのか。そう、そうですよね。私も、ええ！それっていいの？って一応確認したんですけど、みんながそれやりたいって言うから、あ、そうなっちゃいましたね。
はい。 <laughs> そそんな、ちょっと、過酷な。<laughs> うーん。 はい。 ね、なんか、ももちろん、なんか、あ、この時の写真持ってきてたんだ、とかだったら、あれですけども、名前とともにもう、すごい、さらけ出さないといけないんですね。
はい。 <giggles> そうなんですよ。ななんか、これっていいのかなって。でもみんながだやりたいって言うから。ま、私なんか、それで、その同窓会が幹事だったんですよ。幹事の役柄というかが回ってきてしまってというか。それも、そもそもその1年ぐらい前に、なんか友達が、なんか高校の集まり一部の人の集まりがあるから、ちょっと地元に、えっと、飲み会みたいのがあるから、来ない？みたいに誘ってもらえて。そこで、結構その高校の一部の友達ですけどはい、久しぶりに会って、そっから同窓会の話も始まったんですね。
<laughs> あ、はい。 うん。 はい。 ええ。 はい。 はい。 うーん。 ああ、じゃあ、仲のいいというか、わりわりかしこう、ちょっとした、あの、交流がまだあった人達と会って、そこで話が盛り上がって、じゃあ、ちょっと大々的に同窓会をやろうっていう風になったんですね。うーん。
はい。 うん。はい。そうなん。 はい。 うん。 そうなんですよ。まさにおしゃっていただいた通りで、ほんとなんかその、なんか地元の学校の先生とかやってる、そその人たちはほんとに地元に残ってるメンバーだったんで、やっぱ地元から離れちゃったり、お家がね、違っちゃうと、なかなかやっぱりそうやって、会えなかったりしちゃうみたいなんですけど。その人たちはち に住んでて、わりとその、地も就職、ま、じま、学校の先生なので、そこの、ね、えっと、地区ど地区っていうか色んなところの学校の先生やってたりしたので。なんか元々それで教育委員会とか、ああいうのがあって、なんか、ちょいちょい会ってたみたいで、そこが元々の、はい、きっかけにはなってましたね。うん。
ああ。ええ。はい。 うーん。 そうですよね。うん。 うーん。 うん。 はい。 ああ、そうだったんですね。あ、たしま、その方たちが幹事ではなくて、その、久しに会った、あの
はい。うん。 はい。 そうなんです、私が。<laughs> え。
うん。幹事になってしまうなんか不思議なあのせ選択ですね、そこは。<chuckles> はい。
そうですね。なんかやっぱり、お忙しい人もいるみたいで、今はね、仕事的に佳境に入ってる人とか、やっぱり子子育てとか忙しいとかいう人もま、子育てはね、まあ年齢的にはみんな一旦落ち着いてる感じかなりもう大きくなってるので、ま、そこら辺は、ただね、ま、子育てって、もう、遅く子供をもうけてたりするとね、なかなかやっぱりこう手が離れなかったりする人もいるみたいなんで、うん、っていうのはあります。
うーん。 ええええ。 はい。 落ち着いてきまうん。 はい。 うーん。 はい。 なるほど。で、じゃあ、ま、幹事になって、で、まあ、みんなが集まりました。で、随分変わってしまってる人もいると思うんですけど、その時にまあ、みんなで会って、あの、最初の、まあ、久しぶりに会った、その、何十年ぶりに会った人達とかの会話ってどんな感じから始まったんですか？
はい。 はい。 はい。 うん。 はい。 ね、だからそれってほんとに、話私、さらに、あの、なんか高校ん時の思い出っていうのが、あんまり覚えてないんですよ、記憶がなくて。なので、みんなが「あん時こういうことしたよね？」って言われても、「そうだっけ？」みたいな。なんか結構、なんか、ふわすごい、記憶力が良くて残ってる人はいいんですけど、私、全然高校の記憶が高校に通ってたとか、しかも、何組だったとかいうのもあんまりよく覚えてなくて、だから人に、もらって、「あなた何組、何年何組だったよ」とか言われて、で、あと、「何年生の時同じクラスだったよ」とか、人に言われないとわかんなくて、なんかそうのがすごい恥ずかしかったですね。
はい。 はい。 <laughs> はい。 うん。 <laughs> そうなんですね。 はい。 へえ、あ、でも、まあ、そう、覚えているお友達からなんかちょこちょこ話を聞いて、だんだん記憶が蘇ったりとかはしました？
はい。 うん。 はい。 そうですね、よみがえったものもありました。あ、それで、それをいろいろ教えてくれたのが、幹事になったからそれを教えてもらえたっていうちょっとラッキーなことがあったんですね。あの、どうそえと、同窓会あの、なんでしょう、幹事同窓会やりましょうって決まったのが、その、2年ぐらい前に決まって、1年経って同窓会やって今に至るって感じなんですけど、その、幹事がある程度決まっま、各クラスから1人、あ、2人？選びましょうみたいな話になってたんで、そん時に、ま、幹事のメンバーが集まって、その時にみんながいろいろ話してくれたから、あたしも思い出してきたって感じじで
はい。 うん。 どういうことですか？ はい。 ええ。 うんうん。あっ。 <laughs> あ、じゃ、同窓会のそのリハーサルというか、プチ同窓会は何回か重ねて、記憶が少しずつ蘇ってきたっていうはなんですね。
はい。そうですね。<chuckles> はい。 はい。 そうなんですよ。そうなんですよ。記憶と、そうですね、あとデータというか情報が、「この人は何組だったんだ、あ、この人は何部にいたんだ」とかいうのが、だんだんこう、みんなの情報というかが集まってきて、だからちょっと幹事の仕事もできたなって思ってるんですけど、ほんとそれがなかったらダメだったとおも
<laughs> はい。 なるほど。あ、じゃ、かん はい。幹事じゃなくって、もうその当日一日だけだったら、もうほんとに浦島太郎のまま終わってしまう可能性があったってことですよね。
はい。 はい。 はい、ほんとそうだと思います。まず、だ「どなた様？」っていうところからはじまって、多分、「え、今何してんの？」っていう話をすると思うんですよね。で、なんか結構みんな、「あ、今この会社で働いてる」って、私は結構名刺とか渡しちゃったんですけど、なんか名刺交換みたいになってましたね。はい。
はい。 うん。 はい。 あ、はい。 うーん。いや、でもすごいこう、結構きちんと計画を立てられて、実際にこう実行ができたんですね。
はい。 うん、そうですね。ま、かちょっと幹事大変でしたね、ほんとにね。幹事も大変でしたけどね。はい、でも、そこがほんとみんなが私の記憶というか、記憶はあんまり蘇らなかったんですけど、情報としてはインプットしてくれたので、助かりました。うん、学校の先生のことも忘れてて、一応学校の先生もいらしたんですよ。
うん。 <chuckles> はい。 うん。あ、なるほど。<laughs> あ、ああ、先生も参加だったんですね。うん。
はい。あ、その時の高校のかいや、高校の先生で、もうやっぱりお亡くなりになっている方もいたんですけど、3人来てくださって。はい、ご健在の方で、はい。それも先生も、うっすら記憶しかなくて、そもそも、ま、何の教科の先生だっけ？みたいなとこから始まり、はい、みんなのまた情報に助けられました。はい。
うーん。 すごい。うん。 ああ。 はい。 ああ。 んね、そうなんですね。え、でもその、ま、記憶が少ない中でも、ちょっとあれ、私の記憶の人と全然印象が違うなとか、あれキャラクターがこんなに変わったのかなみたいな、そういう発見とかもありました？
うん。 はい。 ああ。 ありました。ほんとにね、男子がやっぱり、高校ってまだ、ま、私もそうですけど、高校の時ってなんか、ま、男の子って感まだ、なん、少年うん、少年ね、ん、ね、そうですよね。っていうイメージで、ね、あるじゃないですか。だから、今、すごい大人にみんななったよね、こんなことが考えられるようなったんだって、なんか別に私がそんな偉そうに言うことじゃないんですけど、なんかそれはすごい感じましたね。ちゃんあと、その当時ちょっと不良っぽかったり、素行が悪い子でも「え、今こんなこと、仕事やってるの？え、社長さんなの？」とか思って結構驚いちゃうこととかもあって。
うん。 はい。 そうですね、少年、うん、幼いですもんね、男性の方が。 はい。 <chuckles> はい。 うん。 はい。 へえ。 は、じゃあ結構、まあその、人数が多そうだったんですけど、一人ま、話せるない、ななんでしょう、一人一人、結構しっかりお話もされたんですね。
はい。 うん。 そうですね。結構、話しました。 そうなんです。私、だからまたそこも、幹事の役得みたいな感じだったんだと思うんですよ。私が幹事だからって言って、まあ、そもそもその、始まるその、「同窓会始めます、これ企画あります」っていうので、ずっとまあ、皆さんとコミュニケーションとかも取ってたので、多分私はみんな話しやすいかったんだと思うんですよ。あの、LINE とかでもこう色々やり取りとかをしていたんで、幹事として。だからみんな、色々話しかけやすかったし、まあこっちからも、「あ、何々くん来てくれてありがとう」とかって言えて。
はい。 うんうん。 うーん。 はい。あ。 あれあ、うーん、あ、まあその事前のやり取りがあったので、みんなもう、「ああ、呼んでくれてありがとね」っていう感じでああ、いいですね。
はい。うん。 あ、そうですそうです。うん。うん、そういう、ちょっとそこも、幹事って仕事は大変だったんですけど、ある意味、そこは役得だったのかなっては思ってますね。うーん。
はい。 うーん。 なるほど。いや、またその同窓会をやる計画はあるんですか？
はい、そんなのもあります。 はい、実は、まあ、また盛り上がってしまったので、あの、今度また4年後？あ、3、4年ぐらい後に、ちょうど
あ、すごい。<laughs> はい。 はい。
還暦になるから、還暦ぐらいにやろうねっていう話にはなってますね。で、私はもう、ちょっと幹事をやるのは嫌だったので、なんか幹事さん、次の人を決めて欲しいって言って決めてもらっちゃいました。
うん。 うーん。 はい。 うんうんうん。 まあ、そね、持ち回りにした方がいいですよね。
だけどはい。ですよね、なんかそれもね、なんかね、まあ、私は「え？当然持ち回りだよね」って思ってたんですけど、意外と「いや、だってこのまま、あなたたちがやってくれるんじゃないの？」って言われた時にはちょっとショックでしたね。
うん。 <chuckles> はい。 ああ、ね、多分素晴らしい幹事だったんじゃないですか。だからみん、「ああ、やっぱり任せたらこんなに盛り上がるんだ」っていうのがきっとあったんだと思いますよ。
いやいやいや。 あ。 ええええ、そうなんですかね、なんかね、だからそう、そう言われて「え！ダメよ、こんなの、もちろんわ私は比較的、あの、そうですね、時間があるから、こここに全力全力ではないけど注げたけど、でもこれをまた次をやるっていうのもは、ちょっときびいろいろ厳しいなと。人間関係とかもちょっとめんどくさいろんな人の意見とかまとめんのも、ちょっとめ大変だったんですよね。
うんうん。 はい。 うん。 <chuckles> あ、やっぱり違う意見が出たりもしたんですね。
うん。ええ。そうなんですよ。なので
どういった意見がちょっと大変だったなみたいなのって記憶にありますか？
ています。ええとね、会場をどこにするかっていうので、まず揉めて。どういうとこでやるかっていうのが、なんかまず地元なのか、東京なのかみたいな。東京だとみんな来れるからいいんじゃないかとか。でも、先生来てもらうのに地元じゃないと難しい、ま、ちょっと高齢だからみたいな。はい。うーん。
ああ、はい。 うん。 うん。 うんうんうん。 はい。 そうですよね、うん。御召もお召してるんだと思いますし、はい。
とかいうので揉めて、色々んそういうのとか、あと なんだろう、食べ物とか。などあとはどういう食べ物を出すかとかいうのでも揉めて、結構「ええ！」っていうか
うーん。
もう「そんなのただの同窓会だから、そんなにこだわらなくてもいいんじゃないの？」って私は思った、ていうか「これって食べ物が問題なんじゃなくて、こうみんなで会えることが目的だよね」っていうのもあったんですけど、なんかいろいろあと、その予算ですね。お金をどこまで出せるか。はい。で、やっぱり東京でやると割高になっちゃうんで「ここまでお金出して同窓会に来る？」みたいな話とか。
<chuckles> うーん。 ああ、そうですね。うーん。 うーん。そうですよね。 ね、みんなの懐事情も分からないですもんね。
うん。そうなんですよ。で、私は「まあみんなさ、さすがに、ま、年齢も年齢だから、そんな高いっていう人いないんじゃないの？」ってまた言ったんですけど、意外と厳しい人がいるとか、こんな高かったらみんな来ないんじゃないかとか言う人がいて「ええ？でも、来れなかったらもうそれ仕方なくない？」って思って、ちょっとそこら辺で揉めました。はい。
うーん。 うん。 うーん。<chuckles> いや、やっぱりそれは大変ですね。それぞれの家庭の事情であったりとか、ま、年齢が変わってくると、本当にその人のね、人生も全然こう変わってきますもんね。高校の時はみんな同じような経済だったりとか、価値観だったりしても、うーん。いや、でもそれは本当にお疲れ様でした。ま、それをまとめ上げたと思うと素晴らしい
はい。 うん。 はい。 そうですよね。そういう はい。 はい。うん。うん。 <chuckles> ありがとうございます。 <laughs> そうなんですよ。なんかいや、全然、素晴らしくはないんですけど、もう本当にね、そういうことをいちいち止まってしまって、ええ。私はなんか結構、ん、「そういうのはもう、幹事が決めれば、そのことにみんな何も、ま、それで来れない人は仕方ないんじゃない？」っていう感じだと、なんかそこに「そういうのは良くないよ」っていう人がいるんですよね。
幹事さんですね。 うーん。 <chuckles> それ、いや人数が増えれば増えるほど大変ですもんね。
はい。 そうなんですよ。なの
いや、でもなんか素晴らしい、なんか久しぶりの同窓会のなんか思い出を聞かせていただいてありがとうございました。
はい。 はい。 いいえ、こちらこそ聞いていただいてありがとうございました。
失礼します。
は